Hmm, siguro masasabi ko dahil, ah, birthday ko nun at nagpunta kami dun sa Boracay. Yung isa siguro sa pinaka-memorable na ginawa ko dun ay yung, ah, pag, ah, sakay dun sa, ah, tinatawag nila na, um, crystal kayak, gano'n. Oo.
Oo. Mm. Oo. Ah, iba. Tamang bangka siya, mga ganun, 'no? Yung maliit.
Mm, ba, ah, maliit siya na bangka na transparent. Tapos, alam mo yun, namangha ako sa mga skills ng mga bangkero dun. Kasi, alam mo yun, inaano nila parang sila pa yung
Mm. Oo. Sila yung sila yung nagda-drive nun kung baga, 'no?
Oo-oo, tapos aside from that, sila din yung photographer na ini-instruct ka.
Mm. Oo, sil tapos sila yung magde-decide kung saan kayo papunta, parang ganun na yun. Iikot ka nila. Igagala ka nila, gano'n.
Mm, kumbaga Oo, ini-instruct ka nila kung paano mag-pose, ganiyan. Eh, sobrang ano, dun sa una kong destination na beach which is yung Puka beach dun ko unang trinay yung, ah, crystal kayak. Pero grabe naman yung a
Mm. Oo. Ikaw Ikaw lang mag-isa nun? Ikaw lang yung nagsasa nagsasagwan, ganun.
Hindi, 2 kami. Oo. Kumbaga siya yung nakahawak dun sa, ah, phone ko tapos siya yung, ah, magte-take ng photos dun sa sa akin. Eh, yung yung environment naman dun kasi dun sa Puka Beach eh yung mga waves eh mas violent siya kumbaga crystal clear na nga yung ano, yung kayak eh di na na ninenerbyos ako kasi syempre nakiki, oo, nakikita ko yung ilalim baka mamaya biglang may shark, ganun. Alam mo yun? Oo, biglang tumaob. Kasi yung sa Puka Beach kasi mas agresibo yung, ah, waves. Tapos yung pinuntahan pa namin eh medyo malalim kumbaga green na green na yung sa ilalim niya eh indication na yun na malalim na yung part na yun. Tapos
Oo. Mm. Masaya yun. Oo. Hmm, kitang-kita ninyo, 'no? Oo. Oo, ba baka bigla kayong tumaob, 'no? Mm. Oo. Oo, malalim na yun pagkagano'n na yung kulay, 'no? Mm.
Mm, tapos si kuya, kung ano-anong gustong pose pa na ipagawa sa'kin eh, to todo ano pa siya, "si sir, ganito, mag-pose tayo 0.5, tapos mag-pose kayo ganito-ganito." "Kuya, hindi ko kaya. Balik na tayo," sabi kong gano'n. Yung yun, oo, ang layo na namin sa shore eh, yung bangka namin eh umaalon-alon pa na ano. Eh, hindi ako ma
Oo. Hmm, anlayo niyo na sobra, 'no, sa pwesto niyo. Mm, tapos ang liit-liit lang niya, di ba?
Oo, hindi ako makapwesto ng maayos, kung ano-ano pinapa kung ano-ano pa yung pose na gustong ipagawa sa'kin ni kuya. Well, sinasabi masasabi kong memorable din siya kasi na-experience ko yung yung kaba sa buhay ko na gano'n, na talagang kung tataob kami, anong mangyayari sa'kin? Yun, oo.
Oo. Oo. Oo, talagang hindi mo makakalimutan talaga yun, 'no? Mm. Madalas me tuwing kailan mo madalas gustong mag-travel?

Ah, oo kasi alam mo 'yun, dalawa kasi kami ng, ah, isang kaibigan ko 'yung nauna sa Baguio. Tapos, yung mga iba, eh, sumunod na lang ganon kasi meron pang mga trabaho, late pa mag-out 'yung isa ganon. So para hindi naman masayang 'yung oras 'tsaka 'yung hotel accommodation kasi siyempre
Mm. Mm. Hmm, ibig sabihin mm, 'yung nasa biyahe kayo dala nung nangyari 'yun dalawa lang kayo magkasama nun?
Mm, dalawa lang kami magkasama nun nung isa kong kaibigan nung na-experience namin 'yun. Na, sa daan oo. Tapos ano may may banta rin kasi ng ano di ba sa Baguio mga rock, rock slide, landslide, ganon. Eh 'yun din 'yung nakakadagdag sa kaba sa experience na 'yun. Kaya masabi 'kong ano rin siya mm.
Hmm. Oo. Mm. Talagang nag nagkasabay-sabay 'no nagkasabay-sabay talaga siya.
Mm. Kaya ma masasabi kong memorable siya in the sense na tumatak talaga siya sa akin din, mm.
Mm, medyo may ano lang 'no, me medyo may pagka bad memories lang ng konti 'no?
<chuckles> Oo, oo, medyo may pagkagano'n nga.
Pero, pero naging masaya naman 'yung lakad niyo na 'yun or talagang
Ah, okey. Oo. Well, hindi naman totally bad trip kasi pag tumiti buti na lang at medyo pag tumitila 'yung ulan talagang, "Hoy, tara labas agad tayo baka mamaya ano naman bumuhos na naman", ganiyan. Nakakapasyal naman kami, napuntahan naman namin 'yung Burnham Park ganon, nakapagmarket naman. Pe kaso 'yung ibang itinerary talaga, 'yung pupunta sana dun sa bagong attraction Dragon Castle, dun sa Bamboo Forest, ganun, dun sa Diplomat, ay hindi na talaga, ah, lubusang natuloy kasi nga 'yung sa ulan-ulan 'tsaka hirap kumbaga pag ano, pag, ah, nasa labas na kami biglang bubuhos 'yung ulan. Yung mga damit namin, 'yung mga pantalon namin, talagang basang-basa talaga. So more on inside ano lang 'yung mga nagawa namin 'yung mga, mga museum, inside tours, mga cafe visits, mga ganun na lang.
bad trip talaga 'yung lakad ninyo? Mm Mm. Oo, hindi niyo na natuloy 'no? Oo. Mm. Ang hirap talaga ng sitwasyon 'no. Oo talagang inside trip, di kayo matatakot pag biglang bumuhos 'yung ulan no?

Hmm, siguro 'yu masasabi ko 'yung, ah, gano'ng eksena ay naranasan namin ng mga kaibigan ko no'ng nag-travel kami nito long nitong nakaraang buwan papunta sa Baguio, oo. Oo kasi alam mo 'yun, 'yung mga itinerary na inilista namin ganiyan, tapos 'yung mga activities na or 'yung mga cafe na pupuntahan namin ganiyan, eh, hindi nasunod. Kasi 'yung naging malaking hurdle or ah, balakid sa amin para magawa 'yun, eh, nataon naman na bumagyo, alam mo 'yun, parang bagyo sa Baguio, gano'n 'yung eksena. Oo.
Mm. Oh, kelan lang 'no? Hmm. Oo. Oo. M Oo. Ah, see, natapat pa 'no? Oo, natapat pa, nasakto pa na bumagyo kung kelan may naka i naka-setup kayo na lakad 'no?
Mm. Oo. Wala namang ano, wala namang bagyo kasi no'ng papunta kami tapos nagulat na lang kami sa kalagitnaan na along the way ng ano pa paakyat ay naku nag-iba na 'yung, ah, simoy ng hangin, nag-iba na 'yung nakikita mo sa paligid, kumbaga binalot na ng napakakapal na hamog 'yung paligid mo, eh, s do'n sa baba napakainit tapos biglang ano, gano'n ku tapos
Oo. Mm. Oo. Oo. Ano 'yun s no'ng una no'n no'ng una no'n, siyempre nakita mong sobrang kapal ng hamog, ah, parang hindi ka ba nag-enjoy no'n no'ng una or natakot ka na kaagad?
Ay, natakot ako kasi alam mo 'yun, parang zero visibility na 'yung lagay niya, eh, hindi na siya 'yung parang sa normal na hamog lang 'pag pumupunta ka ng Baguio na maganda 'yung, ah, weather. Kumbaga 'yung mga makakasalubong mo, eh, hindi mo na alam kung talagang gaano na kalayo o nandiyan na sa ha harapan mo.
Mm. Oo, nakakatakot na talaga. Ano 'yun nasa ano kayo no'n nasa bundok kayo no'n or nasa kalsada lang kayo?
Oo, nasa kalsada do'n sa pat pataas na highway. Oo yung
Oh, d delikado pala talaga 'no?